Gerçekten gidip oraya sırt kaslarını çalıştırdığın için yaşadığın bir ağrı ve bunu aslında, uzun vadede şey olarak görürsen, "Ya, ben bu ağrıyı 2 hafta çekeceğim ama mesela 3 ay, 4 ay boynum ağrımayacak, sırtım ağrımayacak, bacaklarım ben 60 yaşıma geldiğimde hâlâ beni taşıma edecek." olarak böyle çerçevelendirirsen bence, eee, daha motive olursun.
Hı hı. Doğru. Kesinlikle. Ya, bu kafama yattı gerçekten. Biraz bunu böyle yatırım olarak görüp yani kendimi daha hani ana değil de sonrasına, geleceğe aslında odaklamak işime yarayacak. Çok teşekkür ederim. Seninle konuşmak çok güzeldi.
Aynen. Rica ederim. Görüşürüz.